Ja, das war halt so 'n klassischer, ja, 9-to-5 beziehungsweise bei mir war es halt, äh, 10:00 bis 18:00 Job. Ähm, ja, man ist halt, äh, im Voraus ins Büro gefahren natürlich, ähm, sollte dann immer so, ja, im besten Fall 'n paar Minuten vorher da sein, wenn's gut lief wobei ich theoretisch auch 'n bisschen flexibel war. Also, ich konnte, wenn ma wenn ich 'n paar Minuten später war, hat bei mir halt auch keiner was gesagt, weil ich musste mich eigentlich nur mit der Kollegin abtimen. Ähm, aber ja, man hatte natürlich die die Hinfahrt, im schlimmsten Fall musste man dann natürlich noch so Sachen machen wie Eiskratzen oder so, ähm, <chuckles> ja, genau oder halt bei 30 C auch mal im Sommer, äh, da rumfahren, ähm, ja, ganz toll. Das Büro selber war klimatisch wirklich katastrophal, ähm, manchmal ist im Winter die Heizung ausgefallen, dann war's auch mal 15, 16 C. Äh ja.
Mhm. Mhm. Verstehe, ja. Mhm. Mhm. Mhm. Verstehe, ja, ja. Oh, ha, okay. <chuckles> Und der Arbeitgeber hat da dann nichts dagegen gemacht? Oder
Ja, da war dann, äh, die das Tenor: „Ja, äh, ihr stellt euch ja auch beim kalten Wetter ins kalte Fußballstadion.” Ja, schön.
Ah, okay, das das ist ja unverschämt, ja so was. <chuckles>
<chuckles> Ach so, ja, aber die Chefs die Chefs, die waren dann daheim. Genau, äh.
Okay, die waren dann daheim im Warmen. Oh je. Was hat das mit euch dann gemacht? Ja, das das macht ja einen schon 'n bisschen dann, ja, nachdenklich, sage ich mal, ne?
Toll, genau. <chuckles> Ja. Manche sind dann halt äh, ja, haben sich dann halt selber ins Homeoffice geschickt, obwohl die Chefs das nicht gern gesehen haben, oder, ja, halt Krankenscheine gemacht, ne, äh, was ja auch dann kontraproduktiv war, aber gut, egal. Auf jeden Fall und im Sommer war's da halt in dem Büro auch super, super warm, also so 27, 28, 29 C teilweise so im Raum, was natürlich schon echt übel ist. Mhm.
Mhm. Mhm. Mhm. Ja, das ist ja klingt ja absolut, ja, nach 'ner richtigen Tortur. So was, ja. <chuckles>
<chuckles> Ja, schon. War halt 'n richtig war 'n denkmalgeschütztes Gebäude, äh.
Ach so, verstehe jetzt jetzt ergibt's Sinn, ja. Mhm.
Ja genau, es gab, äh, keine Klimaanlage und so, ja, das war schon echt ranzig. Und ja, dann hat man da bis 18:00 gesessen, äh, ja, die Pause konnte man halt im Pausenraum machen oder auf 'm Hof, äh, gab also jetzt kein besonderes Entertainment oder so, was natürlich auch 'n bisschen schade ist. Es gab immerhin 'n Snackautomaten, den haben wir uns als Mitarbeiter, äh, erstritten, ähm. <chuckles>
Mhm. Oh, okay. <chuckles> Gab's da feine Dinge da drin dann in diesem Snackautomaten oder?